Allora, mhmm, è da un po' di tempo, non so bene cosa stia capitando, ma, mhmm, negli ultimi incontri con il mio gruppo di amici, mhmm, mi sento un po' come messo da parte, escluso, come se, loro parlassero ma non mi includessero davvero, come se non fossi davvero parte della conversazione. Eh, non so, magari sono io, eh, che mi faccio dei film mentali, però no non mi sento più incluso come com'ero prima, non so se questa sia solo una m una mia sensazione o se davvero, magari è successo qualcosa che non so. <tsk> Mhmm, ma ma appunto mi sento molto molto sola in questo momento e no non capisco bene perché.
Mh. Allora, intanto mi dispiace veramente un sacco, ti abbraccio, anche solo virtualmente perché, <clears throat> scusami, la solitudine comunque è una brutta bestia, ed è una brutta bestia anche vedere, ehm che il tuo gruppo di amici, comunque i tuoi, uhm, le persona con le quali, ehm, fino a momento prima, ehm, andavi d'accordo co insomma che ti tiravano in mezzo nei nei progetti, eccetera, improvvisamente, eh, ti fanno sentire esclusa per è una cosa veramente brutta. Ehm, prima comunque di darti dei consigli volevo chiederti mhmm, e farti alcune domande per chiarire appunto la situazione. E volevo chiederti che tipo di incontri sono, chi partecipa e qual è il tuo rapporto con chi organizza?
Mh-mh. Mah allora, uhm, sono dei dei miei amici che ho conosciuto all'università. Uhm, diciamo che la maggior parte però già si conoscevano, perché andavano alle superiori insieme. Invece io diciamo che li ho conosciuti solamente il primo anno di università, quindi, uhm, diciamo che vengono tutti, da, mhmm, ehm, dal Nord Italia. Uhm, invece io abito, diciamo in centro, mi sono trasferita apposta per l'università e quindi loro appunto, già si conoscevano e invece io sono arrivata successivamente.
Okay, vabbè, quindi diciamo che loro erano amici già da qualche anno e poi sei arrivata tu che sei un po' la new entry, giusto?
Sì, esatto, esattamente così, esatto.
Mh, senti e questa cosa succede sempre, diciamo anche nelle occasioni, tipo non so, durante il weekend oppure in situazioni particolari, tipo quando ci sono feste di compleanno, ehm, anniversari, eccetera?
Mah, allora, ehm, sì, diciamo che me ne sono resa conto perché ad un compleanno, uhm, non mi hanno invitata, e non ho capito bene il motivo perché sono sono anche io ecco parte del gruppo e quindi mi ha un po' diciamo scioccato questa decisione che ha avuto questa mia amica, o quella che appunto credevo fosse mia amica, ehm, di non invitarmi. E da quel momento in poi, ho iniziato un po' forse a notare delle cose che già capitavano prima, ma forse non me ne rendevo tanto conto. Invece dopo questo episodio, ho iniziato un po' ad aprire gli occhi, ecco.
Okay. Eh, beh, ma ci credo. Mh, certo. Senti, ma, ehm, con questa tua amica era successo qualcosa, cioè m di punto in bianco lei, eh, ha preso e ha iniziato, ahimè, a, ehm, tagliarti fuori?
Mah, mhmm, ripensandoci non non mi sembra sia successo niente. L'unica cosa che può venirmi in mente è che, ehm, durante un esame all'università mi aveva chiesto una mano, era un esame scritto, e io non sono riuscita diciamo ad aiutarla, ma non perché non volessi effettivamente aiutarla, ma perché n non sapevo neanch'io la risposta ecco, la al quesito. Ehm, e quindi forse si è arrabbiata per quello? Ma di altro non non mi viene in mente nulla.
Mh-mh. Okay. Ma senti, ma tu hai provato a parlarci con questa ragazza, perché magari può essere che lei abbia detto agli altri: "Eh, durante un esame, ehm, lei non non mi ha aiutata." Cioè al di fuori del fatto che, comunque non è tua re responsabilità tua, ehm, sostanzialmente sovvenzionare gli esami altrui. Ma a parte e può anche capitare, cioè nel senso non è che tu sia, ehm, ChatGPT o Wikipedia, che per forza di cose devi sapere tutte le cose, eh, eventualmente hai provato a p cioè lu tu lu sul momento gliel'hai detto poi: "Guarda, io non son riuscita neanch'io a rispondere a quella domanda"? Ehm, ne
<chuckles> Allora sì, sul momento gliel'ho detto, ma è come se lei non mi credesse non mi avesse creduto, e poi in realtà, in seguito a quell'episodio, non ci siamo più sentite, mhmm, e anch'io non non ne ho più parlato, però sì, effettivamente forse potrei mhmm, potrei chiederle.
Mah, prova allora guarda, i malintesi sono alla base, ehm, di per sé, di della stragrande maggioranza delle discussioni, e della fine di parecchie amicizie. Guarda, io farei una cosa. Sul momento magari non ti ha creduto, perché magari era, boh, nella situazione, eccetera, eccetera; eravate un po' a caldo, diciamo, però a mente fredda, ehm, magari prova a parlarci perché, uhm, sono sicura che molte volte, mhmm, sai parlandone con calma, poi le cose si risolvono. Ehm, ovviamente da oddio, uhm, dall'altra parte però c'è anche da dire che se una persona che è già in età da università, e non ti invita a una festa di compleanno, perché non le hai passato la risposta a una risposta, poi perdonami il gioco di parole, però somma, sembra una cosa un tantino infantile, non credi?
Mh-mh. Sì, sì. Sì, sì, decisamente sì.
Ecco appunto, quindi adesso, ehm, io non so se non ci siano altre compagnie, se, mhmm, somma ti come sia la tua vita sociale, però onestamente, se basta veramente così poco a, uhm, a rompere una mhmm, un'amicizia, a rompere, uhm, comunque un circolo di amici, uhm, una risposta, in un in un compito che, v ahimè, p purtroppo neanche tu sapevi, cioè forse sarebbe il caso di ehm, di provare a cambiare orizzonti, nel senso provare a vedere se magari c'è qualcuno più adatto alla tua mat maturità intellettuale, perché mi pare che qua ci sia un divario tra te e loro. Perché, se poi hanno fatto comunella, sembra un po', diciamo, alle elementari quando: "Ah no, tu non sei nostra amica, non ti puoi sedere con noi;" cioè.
Eh. Sì, mh.
Eh, somba
Sì, un po' un tutti contro uno. Allora in realtà io, uhm, ho un altro gruppo di amici nella città in cui diciamo sono nata, in cui ci sono anche i miei genitori, però, ehm, ritorno poco spesso, diciamo, ehm, e quindi mi sono ritrovata anche a dover mhmm, a dovermi creare un altro gruppo di amici, uhm, nella città in cui appunto faccio l'università, che sono ovviamente tutti collegati all'università e loro, essendo già amici, mhmm, da da prima, è come se avessero escluso me per, ehm, invece mantenere l'amicizia con quest'altra ragazza. E questo in effetti se c
Eh, che torniamo al punto di pi di prima. Voglio dire, eh, nel senso, non dimostrano una s questa grande maturità.
Mh. Eh no, cioè in senso, mi fa mi fanno proprio sentire come se fossi l'ultima ruota del carro, che può essere abbandonata a piacimento, perché comunque loro, ehm, quando magari mhmm, ad esempio questa ragazza, quando non c'è nessun altro del gruppo, mi chiede di uscire e comunque ci troviamo e mi trovo anche bene con lei. Mh eh sì lo fa un cioè, se ci penso dico: "Sì, forse lo fa apposta perché non c'è nessuno e quindi ci sono io e esce con me", uhm, però sì, forse dovrei un po' aprire gli occhi.
Mh-mh. Ah, beh, è comoda lei. Mh. No, però allora bella, guarda, ti consiglio, come consiglierei a mia sorella, ehm, in una situazione del genere, non penso che questa gente ti meriti. E, sai, potrei dirtene 1000, prova a parlarne con loro, però cioè, alla luce anche di quello che hai appena finito di dirmi, onestamente una persona che, ehm, si fa viva solo quando non ha nient'altro da fare o non ha nessun altro con cui uscire. Somma, non sei la non devi essere la seconda opzione o terza opzione di nessuno e non sei la ruota del carro di nessuno, tu meriti di avere comunque delle amiche e degli amici che ti considerino importante, ehm, che ti considerino alla pari, che che valutino, ehm, la tua presenza, e, ehm, e e insomma amino passare del tempo con te, non pensi?
Mh. Sì, sì, anzi grazie per queste belle parole, perché già solo parlarne ad alta voce mi mi aiuta, perché sono momenti un po' complicati, perché sentirsi soli è è davvero triste, brutto, ehm
È brutto, è brutto.
È difficile, davvero difficile.
Mh. Senti, ehm, magari prova a cercare se c'è qualche corso, ehm, qualche hobby che ti piacerebbe, boh, iniziare a fare, ehm, non so che, mhmm, pa pa potrebbe essere qualsiasi cosa, dallo sport alle arti e agli s mhmm, insomma qualsiasi cosa dove potresti trovare magari amici più adatti, a a quello che è appunto la tua maturità intellettuale e soprattutto i tuoi valori di amicizia, perché qua stiamo parlando veramente del giorno e della notte, ehm, e ti meriti molto di più onestamente.
Grazie. Sì, davvero. Devo devo iniziare a capire che non esistono solo loro che ci sono un sacco di persone che potrei conoscere, magari partecipando appunto a questi corsi, cercando un hobby, anche solo andando magari in palestra. Ehm, ci son davvero un sacco di occasioni per conoscere nuove persone.
Esatto. Sì, ehm, corsi, corsi di pittura, yoga, insomma, ehm, trovare gente s poi sai, spesso nello sport comunque si trovano anche gente con la quale effettivamente hai cose in comune, quindi poi diventa anche piacevole passare tempo insieme, eccetera, poi se r una cosa tira l'altra, ecco, non stare a perdere tempo dietro, a chi non valora la tua presenza perché veramente non ne vale la pena.
Mh. Sì, sì, decisamente, decisamente. Devo davvero aprire gli occhi e capire che valgo molto di più di di queste persone che non merito di essere trattata così, perché davvero ci sto solo male, ehm, quindi ti ringrazio moltissimo dei consigli, per avermi ascoltata. Mi sento molto più leggera adesso, mi sento molto di di avere molta più chiarezza adesso in testa, ehm, sì, devo mhmm, devo andare avanti e non stare a pensare a queste cose e a queste persone che non mi meritano.
Enti e qualora tu avessi bisogno comunque, ehm, di qualcuno con cui sfogarti o comunque, di fare una chiacchierata, sarò sempre ben disponibile ad ascoltarti, va bene?
Grazie, grazie davvero, gentilissima.
Di nulla. Un abbraccio. Ciao.
Ciao.